Kunyari merienda ganyan, binabaon na para hindi na din, ah, gagasto pa na bibili ng pagkain kapag sa daan. Ikaw ba?
Tama. Actually kami mm, kami din nang pamilya ko, ginagawa namin yan, yung parang everytime na magbibiyahe talaga kami, kung parang hindi na kami gumastos sa daan, kung hindi na kami bumili-bili sa mga ano sa labas ganun or kakain pa kami dun sa may mga restaurant, nagbabaon din talaga kami. Kasi malaking tipid talaga siya kapag nagbaon ka mismo. At 'tsaka pati na rin yung ano, kunyari kung pupunta tayo sa ibang lugar kung ano yung mga available din sa bahay niyo na mga gulay ganun, pwede niyong idala para mas magi mas makatipid kayo ano, mm. Parang yun yung mga ginagawa namin.
Anong naisip mo? Ano tips, oo? Oo. Oo. Totoo. Mm. Oo. Oo, kasi hindi natin oo, hindi kasi minsan hindi natin alam yung kung, ah, gaano kamahal yung presyo, presyo ng bilihin dun sa lugar na pupuntahan natin. Baka mas mura sa'tin, tapos mas mahal sa kanila. So, mas okay din na magbaon na, para less gastos. Yan.
Mm. Totoo. <sucks teeth> Yep. Mm, totoo.
Tsaka ano, okey din kapag bago ka mag-travel, ano tawag dito alam mo yung mga, may mga ano ka na listahan, eh. May budget ka lang, para hindi ka ganun magastos. Para, though may mga madami kang makikitang pwedeng bilhin pero may budget lang siya, hindi mo hindi ka masyadong mapapagastos. Oo, oo, para ano, mm, para limited lang. Tsaka, pagbalik mo, at least may pera ka pa. Kaysa mag-travel ka, gasto dyan, gasto doon, sky is the limit ganyan, pero pagbalik mo wala ka ng pera.
Yes. Mm, para hindi ka mag-overspend kumbaga, mm. Tama nga naman. Yes. Yes.

Ah, sa'kin kasi, kapag nag ta-travel, hindi ko pa naranasan yung talagang mag-com, kasi, kapag namamasyal nagta-travel may sasakyan. Kumbaga, yung ano na lang, yung gasolina pang-gas am nag-aambagan. Kaya, medyo kapag, kasi, pang pasahero commute ganyan, mas mahal siya compared dun sa, ah, private na sasakyan. Tapos sa hotel naman, ano kasi, ah, pa kapag pumupunta kami sa isang lugar may mga kakilala, so, nakikitulog lang kami sa bahay ng kamag-anak, ganyan ng kakilala, so, nakikitulog or di kaya naman nasa sa'yo kung magkano lang yung. Walang ano, walang price na nakalagay kung magkan.
Mhm, hmm. Oo. Oo. Hmm. Yes. Mhm. Laan, hmm, mabuti kung ganun, kasi, atleast makatipid ka.
So, parang, hmm, nakakatipid, mhm, lalo na kaya okay nga din kapag pupunta sa lugar na may kakilala na alam mong may tutuluyan 'di ba, oo, para alam mong oo, may tutuluyan ka, oo.
Mhm. Yes. Mhm, kasi, alam mong ano, may pag-stay-an ka, kahit 'di ka makagastos talaga ng sobra-sobra.
Oo, 'tsaka mas ano, din kasi, kapag nag-travel mas at least ka kasi, kapag may kakilala ka diyan sa isang lugar, kaysa yung parang wala kang idea kung saan pupunta. Kasi, mas magastos kasi yun eh, so, para parang hindi mo alam kung pano yung pasikotsikot dun sa lugar, ano, yung saan yung mas shortcut ganun, kung saan yung mas murang, ah, kainan ganon. Ayan.
Yes. Mhm. Totoo. Mhm. Mhm, lalo na kung hindi ka talaga sanay sa mga ganong, um, senaryo sa buhay, kung sanay ka lang na mag-isa tas, hindi ka sanay mag-travel ng ano, talagang mas better if may mga kakilala ka talaga para mas maano, mhm, yes.
Hmm. Oh. Mhm. Oh, 'tsaka, kasi, kapag solo travel, parang feeling ko hindi ako mag-e-enjoy kasi ano, wala akong mapagshe-sheran ng ng, ano, 'no kunyari excited ka ganyan, so, need mo siyang i-share at the moment, kaso wala kang kasama.
Mhm. <chuckles> Chika, mhm. Mapagsasabihan, mhm.
Oo, wala kang, ah, kahit yung mga pagkain na natitikman mo, hindi mo, parang wala kang, ah, wala kang kasama na nag-e-enjoy dun sa pagkain na na-e-enjoy mo.
Mhm. Totoo.
'Tsaka, nakaka-guilty din kasi minsan, alam mo yung nag-e-enjoy ka, tapos iniisip mo yung pamilya mo, like nila, na dun. Ako dito kumakain namamasyal sa magandang view, ganyan.
Totoo. Mhm.